Allora, volevo parlarti di un argomento che mi sta abbastanza a cuore, nel senso che, ehm, è una cosa che abbastanza mi pesa del mio modo di essere e i fare. Non saprei neanche come descriverlo più di tanto, perché, ehm, io sono una mangiona, nel senso che, ehm, quando ho, non so, anche, uhm, 800 grammi di pasta nel piatto io devo finirla, ma non so perché; cioè, credo che sia uno strano meccanismo, ehm, che mi sarà scaturito dal senso di colpa: "Ah, ma ci sono i bambini che muoiono di fame," e quindi io devo finire quello che ho nel piatto, a prescindere che mi piaccia, che non mi piaccia, che sia troppo, che sia poco. E e spesso non riesco a riconoscere questo senso di di fame, o di sazietà, soprattutto di sazietà, uhm, perché, appunto, uhm, il mio obiettivo è un po' quello di finire quello che ho nel piatto, mhmm, andando, magari, a volte anche a n a stare male cioè, nel senso magari a volte sono troppo piena e mi viene magari un po' di pesantezza così, ma cioè, a costo di finire io piuttosto sto sto così. Quindi, non capisco bene questo strano meccanismo che ho in testa, e vorrei cercare un po' di uscirne, ecco.
<chuckles> Okay, guarda: innanzitutto ti volevo rassicurare sul fatto che è, mhmm, normale che tu ti senta in questo modo, perché comunque è un qualcosa che viene dalla tua testa, e i e sai che sono quei ci sono quei tipo di pensieri che, veramente, non sai bene come gestire, non riesci neanche a combattere troppo, quindi non non sentirti male per il fatto che tu magari adesso faccia fatica effettivamente a, uhm, riconoscere i segnali che il corpo ti dà, piuttosto che, ehm, quelli della mente quindi, quello non ti preoccupare. Be pere quanto riguarda il tuo problema, invece, volevo farti, magari, qualche domanda, se per te è okay, giusto per capire meglio la situazione, e poi, magari, vedere insieme come come provare ad agire.
Mh-mh. Assolutamente, certo.
<smacks lips> Allora, perfetto. Allora guarda, mhmm, sentendoti parlare, comunque, mi pare di capire che, ehm, non ascolti tanto quello che effettivamente ti dice il corpo, perché l'obiettivo ultimo è quello di terminare il piatto e far sì che tutto sia finito, giusto?
Esatto, esattamente.
Okay, ma tu, mh, nel mentre magari senti, ehm, che il tuo corpo ti sta mandando dei segnali proprio f a livello fisico? Che ne so, magari senti la pancia un po' gonfiarsi? Lo stomaco che pulsa? Mh, ti capita oppure è una cosa di cui non ti rendi neanche conto?
Sì sì, assolutamente, mi capita. E, ehm, è proprio quello che mi mi infastidisce, che magari, nonostante io capisca che sono piena, ehm, che, ehm, dovrei smetterla in quel momento di mangiare perché, ehm, veramente, se no, rischio di appesantirmi troppo o addirittura stare male, nonostante questo, comunque, ehm, sento che devo finire quello che ho nel piatto. Magari è anche perché mi piace, sicuramente, perché sono golosa, da una parte, quello sicuramente. Ehm, però poi sento anche proprio questa cosa che non posso lasciare veramente una briciola nel piatto perché è come se mi subentrasse quasi un senso di colpa, non so, non so bene come spiegarlo.
Mh-mh. Mh-mh. No no no, ma è chiaro, cioè, mhmm, nel senso capisco, mhmm ah, comunque il fatto che il tuo cervello reagisca in questo modo. Ma invece, dopo aver finito di mangiare, cioè una volta che vedi il piatto pieno, anche nei casi in cui anzi soprattutto nei casi in cui ti senti veramente pienissima, ehm, col piatto vuoto, come ti senti? Cioè sei soddisfatta o comunque ci ripensi un attimo e dici: “Okay, avrei potuto evitare di mangiare così tanto?”.
Beh, assolutamente la seconda. Diciamo che, ehm, ci sono dei momenti in cui magari son più soddisfatta, perché, non so, mi piaceva tanto quel piatto e perché volevo mangiarlo, cioè mi capita anche a me, sono sono umana, quindi a volte mi subentra proprio la golosità e dico: “Caspita, che buono però". Va bene, ho esagerato, però e era una cosa che mi piaceva, o, non so, prendere il dolce al ristorante, che magari sei già piena e dici: “Vabbè, lo spazietto per il dolce magari lo trovo”. Quindi in quei casi magari sono anche soddisfatta, perché è, uhm, è una cosa normale, un rapporto normale con il cibo. Dall'altra parte, però, dinamiche come quella che descrivevo prima, mi portano comunque poi a sentirmi in colpa, quindi a non vivere in modo tranquillo questa cosa e, quando effettivamente finisco e sono piena, dico: “Caspita, ma perché?”. Cioè magari, mh, ma mi è capitato anche a volte con delle cose che non mi piacevano, cioè quindi io mi sono obbligata a mangiare quella roba, ehm, per questo senso di colpa, che poi effettivamente si trasf si trasforma anche in un senso, mhmm, magari di insoddisfazione più profondo dopo, ma in cui veramente mi sono obbligata a mangiare delle cose che magari mi disgustavano anche, cioè una roba terribile.
Okay. <snorts> Certo. Mh-mh. Mh-mh. No certo, assolutamente immagino ma, mhmm, hai mai provato effettivamente a eliminare da una tua, la chiamo: "dieta", anche se magari, mh, una dieta a tutti gli effetti non lo è, però proprio dieta alimentare, ehm, questi cibi che non ti piacciono?
No, sì, però, sai, a volte non, <clicks tongue> per esempio, al ristorante, non so, uhm, ordini una cosa che non ti piace al 100 per 100, che magari, non so, non non mi piace proprio al al gusto, alla consistenza, non lo so, e poi dico: “Caspita, però l'ho ordinato, ho speso dei soldi, bla bla bla”. E quindi magari mi obbligo a mangiarla. In casa, ovviamente, ehm, cerco di trattenermi, visto che so questa mia tendenza, cerco anche a farmi delle pe delle porzioni più piccole, ehm, quindi in casa mi autogestisco, nel senso il problema sta quando magari sono invitata, ehm, da qualcuno, mhmm, o, non so, da mia nonna, che fa delle porzioni esagerate, ehm, o anche al ristorante sento questa cosa. Ehm, quindi più in questi contesti, quando effettivamente devo cucinare io, scegliere io che cosa mangiare, uhm, no. Cerco in di contenermi per proprio perché so questa mia tendenza, ecco.
Mh. Okay. Mh-mh. <snorts> Mh-mh. Ma guarda, il fatto che comunque tu, ehm, abbia già questa tendenza nel momento in cui prepari da sola e ti ritrovi da sola a cucinare, ehm, cioè il fatto che appunto riesci a regolarti è già super positivo, significa che comunque stai riuscendo ad ascoltare quello che è il tuo corpo, quelli che che quelli che sono i segnali proprio che il corpo ti manda, quindi è è super positivo e, sì, adesso magari insieme proviamo a cercare dei dei modi, delle soluzioni, per far sì che, ehm, questo tipo di mentalità tu possa instaurarlo anche in contesti diversi. Tipo, ovviamente <clicks tongue> <chuckles> lottare, tra virgolette, con la nonna è sempre difficile, ovviamente, perché cioè è proprio è proprio quella persona a cui non puoi dire niente, per cui stai zitta e mangi tutto. Quindi, non lo so, non mi sento neanche di dirti qualcosa per quanto riguarda la nonna. Per quanto riguarda gli altri contesti, secondo me, però, una cosa fondamentale che potresti iniziare a fare, poi ovviamente, mhmm, dimmi se lo fai già, eh! Cioè non so se hai mai provato la tecnica, sempre anche questo, tra virgolette, del mangiare lentamente, che dicono che in teoria più mastichi una cosa innanzitutto più la, mhmm, <smacks lips> la digestione è funzionale, più comunque aiuta il il livello di sazietà. Ovviamente non bastano 2 bocconi, non è una cosa che va fatta per, ehm, dimagrire, però comunque effettivamente il masticare molto più lentamente fa sì che il corpo percepisca, ehm, in maniera più distesa e più rilassata ciò che stiamo ingerendo, e che ci dia molto prima i segnali della sazietà proprio, mhmm, per far sì che noi li possiamo riconoscere e quindi valutare se ha senso oppure no, ehm, andare avanti col mangiare. Non so se magari ti capita, cioè se se tu mangi lentamente oppure anche la masticazione, ehm, è molto veloce?
Mh-mh. Eh, esatto. Eh, capito? <chuckles> <snorts> <laughs> Mh-mh. Guarda in realtà ci hai abbastanza azzeccato, perché, mhmm, proprio mi capita a volte di divorare una cosa. Sono super veloce a mangiare e quindi ma me l'hanno già fatto notare in molti in realtà ehm, e forse anche per quello, sai che magari non riconosco subito la sazietà, perché magari mangiando in così poco tempo, non mi rendo neanche veramente conto fino in fondo, fino a quando ho finito, e mi prendo magari quei 5 minuti per realizzare, che ho appena concluso un pia un un un pasto intero in un 10 minuti. Ehm, effettivamente potrebbe essere una buona un buon punto di partenza anche perché, ehm, effettivamente è una cosa che non riesco a riconoscere mentre mangio. Forse è anche dovuto a questo sicuramente, anzi, perché non sei la prima a consigliarmi questa cosa, ma effettivamente è una cosa che non ho mai fatto, nonostante i 1000 consigli, ehm, quindi spero di riuscire anche ad applicarla perché appunto come ti ho detto
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> <chuckles>
ehm, sono abbastanza, mhmm, radicata nelle mie abitudini, però veramente, ultimamente mi sta molto pesando, quindi ho deciso di parlartene anche per quello, perché, ehm, è proprio una cosa che mi va a pesare ultimamente, poi vado a dormire cerco di andare a dormire prima anche, quindi mangiare anche tanto la sera, mi fa dormire malissimo, quindi effettivamente è una cosa che potrei provare.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Sì perché sai, alla fine, ehm, se tu dilati il tempo in generale del del tuo pasto, ea anche anche il tuo corpo agisce di conseguenza, e quindi ti manderà delle delle informazioni in maniera diversa, rispetto a come le percepisci adesso e quindi, ehm, sarebbe molto più funzionale, anche a livello mentale proprio tuo, perché ti farebbe capire determinate cose. Adesso è è ovvio che comunque tu hai, diciamo, una una sorta di pensiero un po' radicato, quindi il ci sta assolutamente che tu la pensi in un determinato modo, che pensi che sia corretto effettivamente finire tutto, anche se non ti va, però, ehm, nonostante questo pensiero è importante che effettivamente tu inizi un po' ad ascoltare quello che è il tuo corpo, oltre quello che è il tuo cervello, che comunque rimane importante, eh, però ovviamente, in questo caso, ehm, forse, ehm, ha più senso dare la precedenza al corpo proprio perché, ehm, <smacks lips> si arriva anche a stare male, come dici tu. Cioè non è solo una questione di sentirsi appesantiti, ehm, o che magari va a incidere sul peso, è proprio una questione che va oltre proprio il lo stare male; andare a dormire, come dici anche tu, ed essere appesantita quindi non dormire. Quindi vedi, anche già il sonno è un'altra cosa su cui incide. E poi banalmente, la digestione è poi diventa molto più lenta, e che ne so, anche se sei fuori a cena poi finisce che vai a farti una passeggiata dopo cena, e fai fatica a camminare proprio perché hai questo senso di pesantezza. Quindi secondo me, proprio ini cioè per quanto possa sembrare banale come consiglio, ascoltare proprio ciò che ti dice il corpo è la cosa fondamentale, e piuttosto davvero, se ti viene male a vedere il il piatto ancora pieno, prova a versarlo, non lo so, nei piatti degli altri perché, sicuramente sicuramente qualcuno ci sarà ad accoglierlo, ne sono certa.
Mh-mh. Sì, esatto. Dovrò provare. <chuckles> Assolutamente. Guarda ti ringrazio veramente tanto, e se avrò ancora bisogno ti chiamerò. Alla prossima.